Я думаю, этому можно научиться, да. То есть, э, в э, я думаю, что есть база, да, есть, э, какой-то, м, э, может быть, оптимизм, да, когда люди видят <chuckles> да, когда люди, да, говорят, что видят, что и наполовину стакан целый, да, или пустой. То есть, я думаю, есть часть, как бы, темперамента, но это рабу над этим можно работать на самом деле.
Мгм. Врождённый дух авантюризма? <chuckles> Мгм. Мгм. Мгм.
И я вот помню 1 из таких, э, я ну, не то что ярких, ну, фразу, которую я помню из фильма, э, советского "Москва слезам не верит", <laughs> когда, э, Катерина стала директором, э, на на заводе, и когда ей звонили там работники, говорили, да, там, чё-то у них ни знь не получилось, и она говорила: "А меня не интересует, почему у вас это не получилось, меня интересует, что вы сделали для того, чтобы получилось". И Н-да.
Ну, ден делись. <chuckles> Мгм, аль А, интересно. А то я думала, ты щас вспомнишь, э, к э, фразу, м, а, Ирины Муравьевой, да. "Не учите меня жить, лучше помогите материально". <laughs> Да-да.
Это да, это тоже, кстати, я люблю. Это я про коучей обычно люблю говорить, когда там предлагают лайф-коуч, там, да, э, я как-то вот эта фраза мне вспоминается. Ну, щит щас не суть, да, то есть я, когда какой-то у меня, э, проект, какая-то идея, то есть, эм, я стараюсь, э, не исходить из того, чего у меня нет. Потому что ты всегда можешь найти чего-то, чего у тебя нет, да, там. У меня там нет языка достаточно, да, у меня там нет, э, образования. Э, вот, я хотела поехать, э, учиться на то есть, это я потом уже нашла, э, шт возможность такую, что можно было записаться в университет, и там предлагали, ам, выбрать предмет: э, либо социология, история, право и литература. Я записалась на право, потому что мне это казалось как-то, ну, более, м, применимо в жизни, но у меня не было ни юридического образования, ни достаточного уровня французского. И то есть, я уже могла бы сказать себе сразу, ой, там ст как, да, если думала бы как мама, там столько народу записывается, всё ре у ка кто-то, естественно, будет лучше меня, у кого-то будет лучше образование, у кого-то будет лучше так оно, кстати, и было 1 год.
Ага. Хм, да-да. Да. М, а. Верно. Ага. Мгм. Мгм. Интересно как. Мгм. Ага. Так. Мгм. Конечно, да. Мгм.
Но я получила стипендию. То есть, э, несмотря на это, э, то есть, это просто такой у меня был жизненный урок, эм, что вообще всё возможно. Я не знаю, то ли мне это повезло, то ли это вот работа моя, да, э, как бы не далась даром, м, но
Мгм. Супер. Да. Ага. А скажи, пожалуйста, вот ты знаешь, действительно, м, а мне бы очень интересно было услышать, вот как раз, наверно, вот эти 1 шаги, которые делаются. Не когда ты уже знаешь, да, вот что тебе нужно сделать, там собрать документы, написать мотивационное письмо, да, наверно, да? А вот 1 шаг, когда надо найти вообще информацию, а как это достижимо, как у тебя это получилось?